Ну да, ты правильно как бы сказала. Получается, что, да, наверняка люди, да, когда вот, допустим, это твои люди вокруг, да, такие не то чтобы там очень какие-то далекие, какие-то звезды, когда ты там, ну, в принципе, не особо там и можешь сравнивать, потому что у них там может быть жизнь другая, они в другом месте живет. Это просто поэтому может быть у них такая, как будто вот успешная жизнь, да? Э, но, э, допустим, получается, что, э, может быть на самом деле всё это по-другому, да? Эта жизнь на самом деле может быть достижима по-другому. Допустим, если ты не можешь до этого до этой звезды дойти, да, ты можешь, допустим, это сделать, э, смотря на других. Допустим, ты смотришь на вот, э зачем сравнивать себя с такими выс ну, высотами, да. Ты можешь взять, допустим, да
Мгм. Конечно. Мгм. Ага, да. Так а что, нужно брать пониже? Вот всё-таки какой-то уровень или как?
<chuckles> Я думаю я думаю так высоко прыгать сразу не надо. Надо понимать, что всё-таки ты не эта звезда. Ты, допустим, не родилась там Да, потому что некоторые звезды, всё-таки признаем, что некоторые у некоторых были очень хорошие д ну как бы денежные средства, да. Это не вс не вс ну как бы как бы да, труд всегда нужен, успех нужен, но этот успех, он не всегда вот от тебя вот именно исходит, да, кто-то может тебе вот помог с этим успехом. Да, поэтому получается, что, ну, с ними сравнивать довольно-таки, ну, может было бы нь п не то чтобы там глупо, но я думаю, неправильно неправильно. Надо, наверное, просто смотреть на на людей вокруг и смотреть: "Вот, мгм, он занимается тем, он занимается тем, а я не занимаюсь ничем. А почему? <chuckles> А почему?" <chuckles> Да, конечно. "А почему я занимаюсь ничем? Мне надо чем-то тоже заняться, да?" Как бы, а, не обязательно вот делать то, что тебе делают. Не надо как бы повторяться, не надо им лезть в их жизнь, э, как бы это это твоя жизнь это твоя жи
Мгм. Быть более реальным. Мгм. О да. Мгм. Ну, конечно, такое тоже Мгм. Ага. Стоит обратить внимание. Мгм. Окей. Так, хорошо. Слушай, но вот всё-таки, а можешь какую-то вот более конкретную реальную историю рассказать? Была ли у тебя такая, когда ты вот ловила себя на мысли о том, что ты себя с кем-то сравниваешь и и в ну вот что конкретно, да, помогло выйти из этого заблуждения, круга, ситуации?